والله لو لاقيتِ حد من الجيران آآ اللي هو ماشي معاكِ في نَفس الخط، دماغه شَبَه دماغِك، ميوله شبه ميولِك، هتحسي إنِك اتكونِت بينِك وبينه صداقة، ده حقيقي حصل معايا.
إمم. بجد! يعني ممكن؟ أصل في ناس يقول لِك يعني صعب مثلًا. فأنتِ مع الناس اللي بتقول لأ ممكن يبقى في صداقة كمان وعلاقة ودودة ما بين الجيران؟
يع أصل هي الصداقة آآ اتبنِت على إيه؟
امم.
إنِك لقيتِ حد لقيتِ نَفسِك معاه، لقيتيه أمين، لقيتيه ودود ليكِ، لقيتيه نَفس دماغِك، نَفس تفكيرِك، بترتاحي وأنتِ بتتكلمي معاه. فده ممكن يحصل مع أي شخص في الدنيا سواءً كان جارِك أو مش جارِك.
حلو. إمم. صحيح.
فلمّا تبدأي جيرة مع حد و والجار ده تحسي إن هو يعني أنا كان في جارة جديدة أنا أصلًا ب جَت بعد أنا ما ما سكنت تقريبًا ب3 سنين. وكان ابنها الكبير قد ابني الصغير.
امم. حلو.
وكان الBus بيطلع الBus بييجي على ب بوابة الCompound برّه وإحنا بنطلع نطلَّع الولاد نركِّبه نوصَّلهم الBus فلأ فوجئت إن هو مع ال الولد في ال في المدرسة وبدأنا أنا وهي نسلم على بعض ونتكلم مرّة في مرّة آه، بدأنا نتعامل معاملة الجيران وأكتر فأكتر بدأ الموضوع يبقى صداقة، وتعالي نروح التمرينات مع بعض. وأنتِ بتروحي فين؟ طب النادي أنتِ مشتركة في نادي إيه؟ وبدأ ال ال الصداقة ما بيننا تكبر.
امم. بدأ يبقى في صداقة إمم. حلو أوي. طيب عمرِك كده عملتوا مثلًا كجيران مع بعض عشان تقووا الروابط مثلًا، آآ فَطا فطار في رمضان، آآ لمة في العيد كده وقعدتوا بقى تاكلوا كحك سوا؟ يعني ع جربتوا تعملوا الحاجات دي والّا لأ هي مقتصرة إن أقصاكِ مثلًا تدّي طبق كحك؟
إحنا ع يعني عندنا ج في الCompound أنتِ جيتِ على فكرة حلوة أوي إحنا عاملينها، وحقيقي نِفسي إن إن بجد أي حد يعملها. آآ إحنا عندنا في الCompound بنيجي ف يوم 15 رمضان، كُل 15 رمضان آآ الفطار بيبقى على الpiscine. وبنحط نطلَّع طرابيزات من عندنا من البيت، كُل بيت بيطلَّع طرابيزة بالكراسي بعدد الكراسي بتاعته وبنبدأ نعمل بيها صف طويل، وكُل بيت بيطبخ على قد ال ال ال ال عدد الأفراد بتوعه، اللي عايز يعمل زيادة يعمل م يعني مش م م مسموح علشان خاطر أنتِ عارفة في آآ في الحرس وفي ال ال ال العُمال اللي موجودين في الCompound وكده فبنعمل بزيادة وبنعمل أحلى إفطار جماعي بجد ب فيه كُل حاجة حلوة. جدًا، جدًا.
إمم. جميل. إمم. حلو. إمم. أوي. بالضبط آه. تعملوا إفطا بجد حلو جدًا. إمم، يعني بيبقى يوم مُقدس كده عَندكم.

آآ، يعني آآ، لقيت فيهم البَشاشة اللي أنا باحب دايمًا آآ أزرعها في وِش الناس. أنا باحب دايمًا وأنا ماشية كده أزرع ابتسامة كده على وِشّي ت ت ت يعني تخلّي المِبوِّز يضحك. <chuckles> ف فحتس حسّيت فيهم منّي يعني، أ أنا أصلًا من قبل م ما أروح المكان اللي أنا يعني قبل ما أشتري الشقّة و وباخطّط لنن للنقل وكده آآ، لأ، كنت عرفت مين اللي جنبي هنا ومين هنا وكُنّا بنتقابل.
إمم. إمم، <chuckles> حلو أوي. إمم. آه. يعني سألتِ معقول؟ سألتِ على الجِيرة، وشُفتِ جيرانِك بنَفْسِك قبل ما تنقلي؟
بالض أيوه، م مش م فقُلت لِك أتعلِّم من ال أنا ده أنا بانصح الناس إنّها تتعلِّم، مش هاتعلِّم أنا! <chuckles>
اتعقّدتي بقى. أ جميل جدًا. طَب ما حسّيتيش إن في الcompound مثلًا في اختلاف لثقافات كتيرة، طَب الناس، يعني أكيد مش الناس كُلّها شَبَه بعض، وكلّهم جايين من ثقافات مختلفة، إزاي بقى في روابط كده وتقارب منكم وفي احترام في نَفْس الوقت لحدود كل واحدة فيكم؟